Ừm, cái này v về cái việc mà ví dụ nhá, về cái việc mà mình thích nhưng m mình không giỏi thì như hồi nãy mình có chia sẻ là về cái định hướng nghề nghiệp, lúc đầu là mình định hướng làm trong cái mảng kỹ thuật về, à, kiểu như là, kế toán ấy, là chuyên về kỹ thuật tài chính hơn. Thì, à, thực ra ừ, thực ra là mình thích lúc mình hồi nhỏ mình rất là thích, tại vì nó liên quan tới số liệu, rồi, à ừ, trong phim ấy, trong phim là họ thường, à, thể hiện là cái người kế toán có một cái vai trò rất là quan trọng, rồi, à, có có quyền bật lại sếp các thứ nữa á, nên là, đó, mình đã rất là thích. Nhưng mà thực ra á là mình lại không khi là làm việc thực tế ấy, mình lại không tiếp nhận được ừ, mình lại không, à, thực sự làm tốt được cái vai trò của mình. Tại vì á là cái việc mà làm về mặt, à, kế toán ấy, nó không chỉ quan liên quan về mặt nghiệp vụ mà nó phải cần thay đổi ph thường xuyên, rất thường xuyên theo cái chính sách công ty. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, ừm, ừm. Ồ. Ừm, ừm, ừm. Tài chính, đúng hông? Ừm, ừm. Tính toán ha? Tính tiền. <chuckles> Ừm. Quan trọng, nòng cốt trong công ty. <laughs> Ừm, ừm. Nó lại chán quá hả bạn? Ừm, ừm. Ừm. Phải nhớ cẩn thận, đúng hông? Ừm, đúng rồi, nó phải có những cái ừm, nó có những cái, ơ, ngành kế toán tài chính nó có đặc thù là cứ khoảng tầm 1 năm, 2 năm là nó lại có những cái cập nhật mới, mà những cái cập nhật này là nó, gọi là, ừm, cấp độ mà nhà nước luôn á, cho nên là hổng có cập nhật thì là hổng có được. Cho nên có phải đây chính là cái điều mà bạn cảm thấy là bạn không không giỏi hay không? Không không thích chứ ừ. Ừm, ừm.
Đúng là Ừm. Đó. Hông, à, cái đó là một phần, một phần thôi nhá. Thì, à, là đâu đó là 30%, còn bảy mươi phần trăm còn lại ấy, thật ra ấy, là kế toán ấy, nó có thể bật sếp, nhưng mà cách làm sao cho mình bật sếp nó hợp lý, hiệu quả mà không bị sếp đì ấy, đó là một cái câu chuyện khác. Đó, nên
Ừm, ừm. Ừm, còn nữa. <chuckles> <laughs> <clears throat> Là phải giỏi cơ, đúng hông? Ừm, phải giỏi, phải có chỗ đứng, phải, gọi là, làm được cái này, làm được cái kia, ờ, đa di năng, rồi phải dạng như là phải nắm chắc hơn cả sếp thì mới bật sếp được, đúng hông?
Ừm. Đấy.

Ừm, chính giữa thì mình h hông nghĩ là nó chính giữa, mà nó thiên về việc là mình mình mình tốt về công việc gì gì gì đó, ờm, nà công việc đó nhiều hơn và mình, ờ, mình chấp nhận là mình sẽ tiếp tục làm việc đó, v và nhưng mà nó không có nghĩa là mình không thích đâu. Tại vì lúc mà mình đạt được những thành công như bạn nó mình có chia sẻ lúc đầu, lúc nãy ấy, thì, à, mô hình chung mình cũng sẽ cảm thấy rất là hài lòng về công công việc hiện tại. Ừm, mình làm việc mà không bị áp lực như là hồi mình làm kế toán, và cũng như á là ừ, đấy, và cũng như là, kiểu như là, mình mô hình chung á, là mình cũng có những cái, à, thiện cảm nhất định, có thể nói là thích ấy, về công việc đó luôn. Ừ, đúng đúng rồi.
Ừm. Yeah, giỏi hơn, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm. Cũng như thân thích, đúng hông? Ừm. Ờ, cái cảm giác này mình hiểu nè. Ừm, ừm. <laughs> Thức dậy vẫn muốn thức dậy vẫn muốn đi làm, chứ hông có thức dậy mà hỏi bản thân là "Tôi có cần công việc này hay không?" là thành công rồi, thật. Ừm, ô kê. Vậy thì bạn nghĩ nha, với một cái người trẻ vừa ra trường và đang rất là bối rối đi, cũng như bạn ngày trước đó, thì bạn sẽ gợi ý họ thử những cái bước đi đầu tiên nào để có thể, gọi là, khám phá được cả năng lực và cả sở thích của người đó?
À há. Ừm, mình nghĩ là mọi người mới vô thị trường thì, à, chúng ta có thể nên thử hết đi. Việc mà bạn mới thử trong sau khi ra trường ấy, bạn sau khi ra trường bạn thử thì hơi trễ, bạn có thể thử trong lúc bạn học đại học vẫn được, để mình có thể có những cái góc nhìn khách quan nhất về tất cả các công việc luôn, để mình phân biệt ra được là mình giỏi cái nào ấy.
À, can đảm thử, đúng hông? Ừm. Ồ, càng sớm càng tốt ha? Ừm, hay nhỉ? Nói chung là phải thử, cái cái cái chìa khóa ở đây là phải thử và càng sớm càng tốt. Ờ, có phải là thử mà sớm á là để mà sau này mà có gì mà quay xe thì nó sẽ nhanh hơn, đúng hông bạn? Đỡ tốn thời gian á. Ừm, ừm.
Đấy. Ờ, đúng rồi, về sau ví dụ là bạn, à, hăm năm 2 bạn đã thử rồi thì ra trường là bạn có thể quay xe, ừ, mình không giỏi này, mình có thể là quay xe mình làm cái khác, nó hợp lý hơn, đấy.
Kịp, ừm. Ừm. Hay nhỉ? Kê, hôm nay rất là cám ơn bạn đã chia sẻ cho mình cái câu chuyện cuộc đời của bạn về vấn đề là làm thế nào bạn biết cái bạn thích và cái bạn giỏi. Chung ở đây là mình đã ghi nhớ là phải thử thì mới biết được, à, cám ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ hôm nay nha.
Đúng rồi.